Ciao.
Come va?
Tutto bene, grazie. Tu come stai?
Tutto bene. S mhmm, molto bella questa giornata, sai, domenica, relax, poi è molto soleggiato. Io essendo meteoropatica questa cosa a me porta molta allegria, cioè il sole proprio, belle giornate. Il fatto che comunque
Sì, lo capisco, lo sono anch'io.
Mh-mh. Il fatto che comunque, diciamo, ci stiamo incamminando, mhmm, verso appunto i mesi in cui si va al mare. Bello, mi piace molto, mi po mi porta molta allegria. E niente, stavo così un po' sul sul letto, mi stavo rilassando e stavo leggendo un po', ehm, sai, la tecnologia come ha cambiato un mo un po' il modo in cui comunichiamo. Tu cos com cosa ne pensi? Cioè, come pensi che l'abbia fatto, diciamo?
Mh-mh. È vero. Eh, penso che da quando è nata la tecnologia e soprattutto da quando sono nati i social media, il nostro modo di comunicare è cambiato notevolmente. Da un lato credo che siamo molto connessi, ma dall'altro siamo veramente molto lontani. Che ne pensi?
Mh-mh. Mh-mh. Sì. Sì, è vero. No, no, e so o sono d'accordo con te perché secondo me, uhm, a lu a livello logistico ha aiutato molto, sai. E se penso, mhmm, sai, ai miei nonni oppure la generazione addirittura dei ia dei genitori dei miei nonni, comunque era molto più difficile, uhm, avere notizie dell'altra persona, uhm, accedere a notizie, tutte queste cose. Ora i cioè io ti faccio un esempio: mio nonno m
Mh. Vero. Sì.
ehm, era piccolo, mio no adesso ne ha 85 di anni, prim aveva tren 3 anni quando successe sta cosa, ehm, andarono, uhm, mio nonno, i fratelli con i genitori, andarono a trovare questi parenti o in montagna o in campagna, adesso io non ricordo precisamente. Ehm, niente, cosa cosa è successo? Che scordan non so come hanno fatto, dimenticarono mio nonno lì e poi dopo se ne accorsero dopo un paio di giorni, <chuckles> non so come. <chuckles> Ehm, e niente, ovviamente se ci fosse stato magari il telefono, ehm, avrebbe potuto magari dici il parente chiamare subito, cioè, sarebbe stato molto tutto più semplice, ovviamente.
Ah-ah. Oddio. <chuckles> Assolutamente.
Eh, ma mh-mh, se poi se vuoi pensare al periodo Covid, sai, eravamo chiusi in casa e il telefono, sai, la tecnologia ci ha aiutat a tenerci in contatto comunque, no?
Sì, assolutamente. Esatto, quel periodo c'ha veramente salvato, nel senso che la tecnologia ci ha fatti sentire tutti molto più vicini e aggregati. Però è chiaro che una volta attraversato un periodo così lungo come quello del Covid, to quasi totalmente connessi tramite la tecnologia, poi le persone si sono assolutamente allontanate. Ad esempio molti parenti, ehm, dopo il periodo Covid non si sono più sentiti come prima, non si sono più visti come prima, e non per qualche
Sì. Mh. Mh-mh. Sì, sì, sì. Mh-mh. Mh-mh. Esatto. <chuckles> Sì. Mh. Mh-mh. Quindi secondo te comunque la tecnologia in quel caso ha aiutato molto, diciamo. Solo in quel caso.

Ehm, sì, uhm, secondo me quello che si perde maggiormente è proprio la la spontaneità della comunicazione, il modo in cui noi comunichiamo dal vivo è diretto, è automatico quasi quasi spontaneo, quasi m molto più onesto e sincero rispetto al modo in cui noi comunichiamo su internet. Perché possiamo nasconderci non solo dietro tante identità, ma anche dietro tante emozioni che magari sono false.
Mh. Mh-mh. Mh-mh. Sì s sì. Mh-mh. Sì, sì, si, si. Mh-mh. È vero. È vero, è vero. Io concordo veramente tanto su quello che hai detto, perché veramente, ehm, non lo so, si perde oltre la spontaneità proprio l'umanità. Cioè, non so se hai capito, quel fatto proprio il calore quello mhmm, sembriamo un po' troppo freddi, sai, non lo so, è è brutto e, mhmm, non mi piace questa cosa, sì. E anche perché poi, mhmm, ehm, perdendo il contatto con la realtà non riesci manco a realizzare ciò che ti sta attorno, e perdi proprio i momenti, momenti che poi veramente uno pu può portarsi sai, mhmm, perché poi gli anni più belli, sai, quando uno è giovane magari ha meno responsabilità, queste cose qui, e uno perde quei momenti perché magari è distratto al telefono, magari un amico sta raccontando una cosa e quindi pu può anche capitare che questo possa rovinare l'el amicizie, relazioni, perché magari, mhmm, l'altra persona non si sente ascoltav da te, non non mhmm, sente che comunque tu non gl mhmm, non non gli stai prestando attenzione, insomma.
Sì. Sì, sì, sì, sì. È vero. Mh-mh. Mh-mh. Sì. È vero. Vero. Sì, sì, sì. Verissimo. Sono d'accordo.
<smacks lips> E, mhmm, quindi vabbè comunque è stata una conversazione, ehm, veramente molto, molto interessante, cioè nel senso molto attuale, molto interessante, e sulla quale poi rifletterò molto, ne parlerò anche con con altre persone veramente. E guarda, visto che è domenica ed è una bella giornata, io ora esco con i miei amici, appunto, senza utilizzare il tecnologia. <chuckles> Ciao.
Va bene. Interessante. Anche io. Buona giornata. Ciao.